Tem muito a ver com trabalho, eh, no dia a dia assim eu não não sou tão rigorosa assim mas, eh, com as minhas entregas no trabalho eu tenho bastante zelo assim, né, vou vou te dar um exemplo, né, eu trabalho com <clicks tongue> com comunicação digital, né, então eu escrevo uma coisa que chama-se copy, né, que é um texto publicitário, assim, para empresas, sites, redes sociais, né, discursos de pessoas. E e geralmente eu, eh, eu coloco ali no meu planejamento quando eu fecho o projeto com a empresa, né, ah, vou entregar isso isso isso, calculo as horas ali e faço o meu orçamento, só que eu uso o triplo de horas, porque eu faço, eu quero ler, eu quero deixar no outro dia, para eu ver se está melhor, e aí não mando, vou quando eu vou ver, uma coisa que eu planejei em fazer em 2 horas, eu faço em 6.
Hum. Aham. Sim. Aham. Hum está, aham. Aham. Sim. Ah. Aham. Ah, entendi, é e e seu tempo, né, assim então você não tá cobrando corretamente pelo seu tempo, né, porque você tá gastando muito mais tempo, né, é para fazer um trabalho você tá cobrando pouco até então, <laughs> entendi.
É. É, e é exatamente isso, porque eu eu eu trabalhava para uma empresa e agora eu estou trabalhando como consultora, né, e aí na hora de entregar eu olho e falo: "Nossa eu estou entregando isso, mas se a empresa não arrumar isso, vai não vai dar certo", então eu vou lá e faço também uma coisa que eu nem coloquei no planejamento, e entrego, né, entrego ou então, por exemplo, dar uma opinião de imagens, não sou eu que tenho que fazer isso eu eu faço o texto, né, mas aí eu falo: "Olha se não casar com essa imagem não sei o que, não vai ficar bom, se o cara colocar uma imagem que não não queira dizer o que eu estou, queira dizer aqui, vai dar uma ambiguidade", e aí eu eu faço mais, faço mais, faço mais
Aham. Aham. Aham. Sim. Aham. Ah, entendi. Aham, você faz além entendi, mas isso isso você está lidando com isso dessa forma, porque, ah, você ainda é nova no mercado eu estou tentando entender só, e aí essa questão de mostrar mais trabalho e de ser, eh, de ir um pouco além, né, porque, eh, muitas vezes as pessoas que se destacam é justamente essas que vão mais além, né, que não faz só aquilo que foi combinado, eh, e e isso não é ruim, né, é algo bom assim, porque você está entregando um trabalho que e aí você conquista clientes, né, eh, por mais que você gaste mais tempo e aí, eh, né, dá mais trabalho, gasta mais tempo do que até o planejado, eh, mas também pode ter um resultado melhor em relação a ampliar, né, o seu número de clientes ou deixar o cliente ainda mais satisfeito, né, você já chegou a pensar por esse lado?
faço. É. Sim, sim. Isso.